Heu, non, alors ça, c'est un projet qui va durer pendant 2 ans, 2 ans, mais heu, mais heu, mais il f on on peut le faire en moins f on peut le faire en 1 an, par exemple. Et du coup, moi, je décide de le faire en 1 an, ouais, sur 1 an.
D'accord. Ah! OK, toi tu vas faire sur 1 an ou sur 2 ans? 1 an. OK, d'accord. Alors quelles sont les étapes tu vois que tu mets en place pour que ton projet, bah, prenne forme petit à petit? Est-ce que tu as des, tu sais, des étapes ou des, heu, des un peu des deadlines que tu dois respecter?
Heu, alors oui, il y a plein d'étapes, heu, la 1re étape c'est la présentation du projet, heu, à un supérieur, heu, du coup dans mon école, donc heu, lui il doit valider ce projet. Donc, moi d'abord je dois faire tout un texte, expliquant très clairement comment va se dérouler le projet, pourquoi je le fais, co comment je compte réussir voilà, c'est ça, c'est un peu une motivation. Une fois que c'est validé, heu, il faut que chaque mois, je rende, heu, u une sorte de de feuille où j'explique toutes mes avancées et également, heu, comment, heu, comment je fais pour que le projet dure, heu, si j'ai des problèmes, comment je les ai résolus, et cetera.
Mmh mh. OK. Ouais. Un peu une motivation en fait? Ouais. Ouais. Mmh mh. D'accord, donc en fait, heu, vraiment, heu, pas pas ce que tu es en train de faire?
Non, heu, c'est plus heu, en fait c'est plus une, heu un résumé global de ce que j'ai fait en 1 mois, heu, pour que mon projet se fasse.
Ah, d'accord. De ouais, donc pas pas ce que tu as fait? Ouais. OK, très bien.
Voilà, exactement.